Kak, aduh, aku lagi butuh teman ngobrol banget nih, Kak. Aku lagi galau, kepikiran juga gitu loh, dan, ini kayaknya nggak tahu aku bisa jalanin apa nggak gitu loh, dan makanya aku butuh teman ngobrol banget, dan mudah-mudahan sih ada saran loh dari Kakaknya.
Iya. Mhm? Iya.
Jadi, eee, aku kan posisi sekarang nganggur ya, Kak, ya. Cuma aku memang tuh ada, dulu waktu aku masih kerja dan sampai sekarang sih, aku ada kebiasaan hobi kulineran, Kak. Aku demen banget makan, aku demen banget cobain-cobain makanan-makanan baru, dari berbagai daerah, gitu loh. Aku suka banget gitu loh merasakan ham hampir semua cita rasa, e makanan yang ada di negeri ini baik itu tradisional maupun modern gitu loh, Kak.
Mhm? Mhm, boleh. Oke. Iya. Mhm?
Nah, aku ada satu kepikiran gitu loh, karena berhubung ini aku nganggur, belum ada pendapatan pasti, aku tuh kadang masih ojek online, tapi itu kan nggak pasti ya, Kak, pendapatannya. Nah, aku sempat kepikiran nih, aku kan hobi makan gitu kan, aku mau coba gitu loh untuk buka mi o usaha, ada 1 makanan yang aku suka yaitu mi ayam. Itu tuh aku sering banget makan, udah keliling Kak, daerah a s e apa, tempat mi ayam di daerah aku kayaknya udah aku cobain semuanya gitu loh. Nah, aku kepikiran berdasarkan hobi dan, eee, pengalaman dari sisi customer, kayaknya aku mau coba ngelangkah untuk coba nih, mulai, gitu kan.
Iya? Oke, mi ayam. Heeh heeh. Iya.
<clicks tongue> Cuma, entah kenapa tuh, aku tuh orangnya selalu ragu-ragu dan maju mundur maju mundur gitu loh, dan memang kepikiran ada takut gagalnya juga gitu loh, Kak. Dan a kalau aku boleh akui, kebiasaan jelek ini memang dari dulu zaman dari zaman aku mau kuliah, milih nentu mata kuliahnya pun, bingung, takut gagal, takut nggak bisa, gitu kan. Jadi, udah dari lama sih Kak, makanya aku butuh saran nih, Kak.
Mhm. Mhm. <chuckles> Iya. Mhm, boleh. Mmm, dari semua cerita, eee, yang kamu sampein ke aku, eee, wajar sih kalau misalkan kamu ngerasa, eee, apa ya, kayak takut gagal gitu kan, mmm, itu manusiawi banget lah karena, eee, yang namanya, eee, pengambilan keputusan, itu tentunya enggak mudah kan, bisa berhasil ataupun bisa gagal. Nah, mmm, tadi kembali ke konteksnya tadi kan, itu kan, kamu bilang, eee, sudah jadi kayak kebiasaan mungkin ya. Ketika kamu kayak jaman dulu waktu masih kuliah, kemudian sekarang, mmm, ketika kamu ingin membuka usaha di bidang kuliner, khususnya mie ayam ya.
Mhm. Betul Kak. Iya. Benar benar Kak. Betul. Betul Kak. Benar Kak.
Nah, mmm, kalau boleh tahu nih, mmm, yang jadi motivasi kamu untuk membuka bisnis kuliner mie ayam itu apa?
Iya Kak, boleh Kak. Iya, aku, eee, motivasi aku ya pertama, aku lagi enggak ada pekerjaan tetap ya Kak ya, itu pertama. Dan yang kedua, aku emang, ada keinginan untuk, wah kayaknya bisa nih, aku, pengen jadi bos untuk diriku sendiri, gitu loh Kak. Dan ditambah, aku emang ada hobi nih dengan latar belakang sebagai konsumen. Makanya aku mau coba gitu, siapa tahu ini berhasil berjalan, aku juga senang gitu loh ngejalaninnya, dan mungkin bisa jadi tambahan utama aku. Itu sih sebenarnya motivasi utama aku sih Kak.
Hmm. Hmm. Heeh. Oke oke. Mhm. Bagus banget sih ya, motivasi kamu, eee, lebih terlihat apa ya, visioner banget ya. Nah, mmm, menurut sudut pandang kamu pribadi ya, eee, kayak tadi kan kamu sempet bilang, eee, supaya kamu bisa jadi bos untuk diri kamu sendiri kan? Berarti kan, dalam artian selama ini kamu masih bekerja, eee, di bawah perusahaan lain, gitu kan, ataupun, mmm, masih dalam komando ataupun, eee, orang lain gitu ya. Dan kamu harapannya adalah ingin menjadi bos untuk, eee, diri kamu sendiri. Nah, sudut pandang kamu tentang bos itu bagaimana sih yang yang bikin kamu tuh jadi pengen, mmm, menjadi seorang pengusaha, gitu?
Iya, betul Kak. Iya. Orang lain sih, dibawah orang lain. Betul Kak. Mhm, heeh. Eee, terkadang aku sering menggambarkan, jadi bos itu kadang ada tindakan atau sesuatu yang memaksakan ke karyawannya. Nah, maka itu kenapa aku mau jadi bos, aku ingin menjadi orang yang mungkin bisa tidak melakukan hal tersebut ke bawahan aku. Jadi aku ingin menjadi orang yang lebih baik dan berguna sih buat banyak orang gitu loh, dan aku jadi tidak tertekan oleh siapa pun. Itu sih, Kak, tujuan aku mau mulai usaha ini sih.
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Berarti aku coba konfirmasi ya. Berarti, mmm, kamu ingin jadi seorang bos agar kamu bisa, eee, mengkoreksi kesalahan-kesalahan ataupun ya memperbaiki kekurangan-kekurangan bos waktu kamu tempat kerja mungkin ya, supaya kamu tuh, mmm, jadi bos yang lebih baik berkaca dari pengalaman kamu sebagai seorang karyawan. Baik, itu niat yang mulia sekali ya, mmm, kamu ingin apa, eee, merubah ataupun menjadi sosok yang bos yang ideal dan idaman mungkin ya untuk para-para karyawan gitu kan. Dan itu bagus banget sih, eee, tinggal kamu apa, tinggal kamu action dan berani aja. Nah, eee, kamu kan takut tadi kan, eee, sempet bilang takut. Mmm, dari sisi apa sih yang bikin kamu tuh takut? Apakah dari sisi kegagalan, eee, misalkan menanggung malu kalau misalkan usahanya gagal atau, mmm, modalnya yang memang terbatas sehingga kamu tuh lebih khawatir dan takut kalau misalkan gagal tuh modal kamu udah habis gitu.
Betul. Iya, itu sih kurang lebih sih, Kak. Makasih, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Itu bener banget, Kak. Aku lebih, e banyak sih faktor kekhawatiran dan rasa takut gagalnya itu ada aja mungkin, Kak. Aku juga ngerasa latar belakang aku bisnis kan enggak ada ya, Kak, ya. Nah, eee, apa namanya, latar belakang aku jadi tukang masak pun tidak ada gitu loh, Kak. Nah, makanya aku kepikiran mmm, ya betul banget tuh yang tadi Kakak bilang ya salah satu yang aku takutin modal, Kak. Karena aku ini keterbatasan banget nih modalnya ya, sedikit-sedikit udah mulai aku kumpulin. Jadi itu sih yang membuat aku, "Aduh, jalan nggak nih ya? Nanti berhasil enggak ya?" Gitu sih, Kak.
Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Oh, dananya terbatas. Baik. Heeh. Oke, baik. Dengar cerita kamu dari awal dan barusan, mmm, aku boleh coba kasih kamu beberapa saran enggak nih supaya, mmm, ya mungkin bisa sedikit meredakan ataupun menenangkan kamu supaya kamu enggak, eee, terlalu khawatir dengan hal-hal yang menurut kamu tuh, eee, takut gagal gitu?
Wah boleh, Kak. Makasih banget nih, Kak. Boleh boleh, Kak.
Mhm. Boleh, baik ya aku coba kasih saran, pertama, mmm, kamu udah bagus banget nih udah punya pengalaman ataupun hobi ya, hobi di bidang kuliner, eee, khususnya kayak, eee, tahu makan-makanan tradisional maupun yang modern gitu kan. Dan itu tuh bisa jadi modal utama, modal bagus, karena kamu sudah tahu, atau taste kamu udah terlatih. Udah terlatih mana makanan yang enak, kemudian mana makanan yang kurang enak, dan juga tahu selera pasar tuh, eee, seperti apa, gitu. Nah, kemudian, mmm, sekarang kan udah banyak platform-platform yang memang menyediakan, eee, tutorial-tutorial dan mungkin, eee, kamu boleh coba, mmm, ini ya, belajar dari situ, ya, itupun kalau misalkan kamu lagi santai, kemudian coba upgrade diri tentang skill memasak, itu saran aku mungkin boleh kamu coba ya, e ketika kamu lagi free, ataupun lagi santai, itu bisa, eee, kamu ya iseng-iseng cobalah. Kira-kira menurut kamu gimana kalau misalkan seperti itu untuk awalnya?
Mhm. Iya. Oke. Betul betul, Kak. Oh. Iya iya iya. Benar juga sih, Kak. Sarannya Kakak kayaknya aku mungkin mulai melangkah sedikit dulu ya, Kak, ya, dengan cara belajar-belajar dulu nih masak-masaknya, tahu dulu gitu loh cara masaknya, sehingga nanti bisa menghasilkan produk mie ayam seperti yang aku inginkan gitu ya, Kak? Iya sih bener juga sih, Kak. Aku akan coba tuh, Kak, dan platform-platform itu di mana aja sih, Kak? Sosial media atau di mana tuh, Kak, aku bisa cari tutorialnya?
Heeh. Mhm. Ah hah. Heeh, kemudian Mhm. Di sosial media banyak sih sekarang, ya kayak misalkan, eee, anggaplah, eee, di platform YouTube itu kan banyak tutorial-tutorial yang memang, eee, lebih lengkap dan biasanya durasinya lebih panjang ya, eee, lebih detail gitu kan, itu boleh kamu coba tonton gitu kan. Dan setelah kamu mempelajari hal itu, jangan lupa juga mungkin kamu boleh tuh mulai mulai, mmm, baca-baca strategi marketing seperti apa, kemudian, mmm, kamu mungkin, eee, boleh juga nih kayak coba survei pembuatan, apa, gerobak mie ayam, ataupun lokasi toko, itu mungkin kamu bisa research sedikit-sedikitlah, cari harga yang murah dan juga mungkin, mmm, bisa dibilang terjangkau lah dengan kondisi keuangan kamu sekarang, gitu.
Iya? Oke. Baik baik, Kak. Ah, bener juga sih, Kak. Jadi, saran Kakak adalah mulai coba cari referensi dulu, ya, Kak? Dan mulai ketahui, dan pelajari dulu. Iya, sih, bener juga sih. Aku udah kepikirannya udah kayaknya udah kejauhan banget nih. Padahal langkah awalnya yang minim ini belum aku coba, gitu. Sehingga, bisa sedikit mengurangi kegelisahan, atau rasa takut aku untuk gagal. Bener juga sih, Kak. Waduh, aku mhm?
Iya. Mhm. <laughs> Iya, Kak. Mhm. Iya, harapan aku sih, gitu. Harapan aku, ya, ketika kamu sudah menerapkan hal itu adalah, mmm, kamu jadi lebih terbangun rasa percaya dirinya. Karena, mmm, yang bikin seseorang takut itu mungkin bisa datang dari persiapan yang kurang matang, sehingga jatuhnya nanti, eee, kayak takut gagal. Karena memang modal awalnya, atau modal kemampuannya itu belum men mencukupi, gitu. Nah itu bisa jadi faktor yang, eee, mungkin menurut aku bisa jadi, apa ya, orang-orang yang mempengaruhi ke kegagalan yang kamu takuti itu. Kemudian, mmm, kamu fokus eee, kamu boleh coba fokus dengan hal-hal yang memang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu atur. Dan yang namanya hasil itu kan adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu kontrol, kan? Balik lagi ke kenyataan nantinya, gitu. Karena, mmm, itu di luar kendali kamu sebagai seorang manusia, dan manusia kan hanya cuma bisa aha gitu, kan? Pada akhirnya tetap yang memberikan hasil itu adalah Yang Maha Kuasa. Gitu sih, saran-saran dari aku. Ya, mungkin barangkali bisa kamu terima, dan, ya, meringan sedikit meringankan, eee, rasa gelisah kamu, gitu.
Iya. Iya, sih, betul, Kak. Betul betul, paham aku, Kak. Iya, Kak. Oke. Betul betul, Kak. Betul, betul banget, Kak. Itu bener banget sih, Kak, eh, saran-saran Kakak tadi, mulai dari langkah kecil, mencari referensi, dan, eee, mencoba dulu ha untuk hal-hal yang kecilnya dulu sebelum melangkah, supaya mengurangi rasa takut aku dan lebih percaya diri untuk menjalaninya. Bener juga sih, Kak. Aku terima kasih banget untuk saran Kakak ya, aku jadi terbuka. Dan mudah-mudahan ke depannya segera aku laksanakan sedikit demi sedikit langkah yang tadi Kakak sarankan. Terima kasih banyak loh, Kak.
Iya, begitu. <chuckles> Heeh. Iya. Mhm. Iya, kamu juga makasih banget loh. Ini kamu mau ceritain ke aku, kegelisahan kamu. Lain kali kalau misalkan kamu ada ke kegisa kegelisahan-kegelisahan lain, boleh cerita lagi ke aku, ya.
Oke. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa!
Oke. Sampai jumpa.